Da da molto tempo, ehm, non ascoltavo i Beatles. E quindi sì, ehm, ho iniziato a riascoltare le canzoni dei Beatles pure, fra le varie fra le varie ascolti e m'è capitato nelle canzoni, per esempio quelle più leggere, anche nelle canzoni ehm c cioè no, non ho mai ascoltato canzoni non melodiche volutamente, ma ho scoperto che ci sono delle canzoni ehm, davvero carine ehm, che in alcune occasioni, tipo quando sono stato invitato da festicciole, ehm, così insomma, ehm da
Sì. Ah! Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì.
Con ragazze più giovani insomma e e c'erano queste canzoni che erano davvero allegre, divertenti tipo Tu si la fine do' munno, una cosa del genere. E e era molto orecchiabile, sembrava quasi latino americana, in qualche modo. E
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Quindi sei mhmm, sei aperto no al cambiamento, ascoltare anche i nuovi generi? Mh-mh.
Assolutamente assolutamente. Io non sono mai stato chiuso nella musica, per me la musica è bella tutta. Cioè io, il mio genere se lo devo definire principalmente è quello rock, no, ehm, classico, quindi come ti dicevo ehm, Pink Floyd uhm, possono essere i Led Zeppelin, possono essere
Okay. Mh-mh, certo. Mh-mh. Sì.
Deep Purple un po' meno, ma Dire Straits, ehm, AC/DC, Aerosmith, ehm
Sì. Mh-mh. Sì, diciamo con tutto quell'ambito generazionale un po' di quel
Quell'ambito generazionale che insomma ha creato e fatto la musica anche Black Sabbath. Ehm.
Mh-mh. Certo. Sì.
Poi cioè ascolto Mina, ascolto per dire come ti dicevo, cioè qualsiasi tipo di genere di musicale che mi crea comunque, ehm.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.